Okey. N no, pues te felicito porque encima de que estás pasando por tu propio duelo, estás tratando de que tu papá, en este caso, no se dé cuenta. Y la verdad es que eso tiene muchísimo valor y y quiero felicitártelo y que tú también te lo reconozcas. Me gustaría no darte recomendaciones, porque para este tipo de de situaciones no hay algo, no hay un A-B-C o una receta para que para que ya no duela. Es un duelo y y sobre todo me gustaría o me gusta que si no lo haces, sí valides el dolor que estás sintiendo, lo saques, no te lo guardes. Y sobre todo, me gustaría recomendarte el que tú me dices que ella representaba alegría en las personas y ahora ya no está y sientes ese vacío. ¿Has explorado esta manera de darle sentido a que ella ya no está, ocupando tal vez ese lugar que ella tenía?, no reemplazándola, pero sí recordando que si ella era alegría, tú también, eh, de una manera de honrarla, eh, y de tenerla cerca, hacer, pues, los comentarios que ella haría, la actitud que le pondría ante las cosas y sobre todo, pues esta esta bondad y esta alegría que ella causaba, tratar de tú, pues reproducirlo un poquito.
Mm. Gracias. Sí. Mm. Claro. Ujú. Okey. Ujú. Ujú. Mm. Ujú. Ujú. Mm. Bueno, ¿sabes?, mira que ahora que lo mencionas y y qué qué buena de verdad, qué qué buena sugerencia que me das, eh, no lo había pensado de esa manera, ¿no? Estaba como más enfocada en, eh, en el vacío, en la tristeza, en en el dolor, en en la en la falta de presencia y en la ausencia de ella, ¿no? Eh, pero sería me parecería una manera bien bien bonita de de de honrarla y de su recuerdo, su su memoria, eh, y su hasta su vida, eh, como como cambiar esos, eh, esa manera de expresar el sentimiento, ¿no? Eh, moverlo a así, a la alegría, a recordarla a ella de verdad en en sus días buenos, en en las fechas especiales, la lo como los rituales, porque ella tenía hasta rituales en las navidades y en la cosa y y en los cumpleaños. Era una cosa impresionante. Hacerlo así de esa manera pienso que tal vez, eh, no me ayudaría un poco a a sobrellevarla con con menos peso, por llamarlo de alguna manera. Y y te lo agradezco, de verdad que lo voy a tratar porque no lo había visto desde ese ángulo.
Sí.